Ano po, sa para sa'kin, sinigang po. <chuckles>
Mhm. Ah, sinigang, oo. Ayan naman, pag Pilipino talaga 'di ba, sinigang. Ako ano, parang kare-kare yata, pero hindi ko siya alam lutuin. <laughs>
Opo. Mm. Parang, ang alam ko po, kasi nakikita ko 'yung jowa ko po, nagluluto ng gano'n lagi, pag may handaan sa kanila. Parang igigisa lang siya eh, tapos ano siya, bibili nung durog na mani.
Mm. Oo. Ah, mm. Tama. Oo. Ikaw ba, hindi ka ba mahilig magluto?
Mahilig po, pero nangangalawang na. Kasi, ano eh, more on ano na eh, sila na nagluluto.
Mm. Ah. Mm, ano ba 'yung mga niluluto mo dati, 'yung mga specialty mo talaga?
Ah, chop suey, pansit, tapos, ah, liver steak.
Pansit. Ah, liver steak, wow. Mm.
Is mm, spaghetti ta's ano, ah
Oo.
Ano nga ang tawag do'n? Pakbet.
Mm. Ah, pinakbet, masarap din 'yan. <laughs> Oo.
Opo. 'Tsaka ano, sinigang. Mostly lagi akong naka-sinigang, nung lalo na nung mm, lalo na nung na nasa abroad po ako, lagi akong sinigang.
Ah. Oo, ang dami pala 'no. Mm. Oo. Ako din mga pili lang mga pili lang kasi 'yung mga alam kong lutong bahay ngayon, kasi parang nagsisimula palang ako sa pagluluto, dahil kaka-bukod lang namin ng asawa ko. Kaya, ah, ngayon lang talaga ako nagsisimula sa pagluluto. 'Yung mga tipikal palang na ano, nilaga ganyan, sinigang. <laughs> Mga, ah, chop chop suey. 'Yung chop suey ko, eh parang, yoong, ano ba 'yung nilalagay, yoong, ah, Mama Sita's, oo Mama Sita's, 'di ba. <laughs>
Mm. Mm. <chuckles> Mm. Mm, ayun. <chuckles> Broth cubes po. Ah, ayun.

Oo, 'di ba? Kaya wala kang choice kung yung inihain sa'yo, eh, matabang o maalat hindi katulad sa lutong bahay. Ikaw ba kung ak ikaw yung tatanungin ko, pa'no mo naiisip na iba ang lasa o kalidad ng lutong bahay kumpara sa mga restaurant?
Mm. Mm. Opo. Para sa'kin 'yon nga yung unang-una, yung alam niyo yung lasa tapos ma-i-a-adjust niyo.
Mm.
Tapos isa pa yung ano, kasi ano, eh, consciou medyo conscious na po din ako sa ano, sa kinakain ko. Ang ano, yung ibang kainan masyadong mamantika. <laughs>
Mm. Mm, tama, oo. Mm. Oo, tama, tama, <laughs> sang sang-ayon ako diyan.
Maggigisa lang ang daming mantika nung halimbawa, sabihin nating fried rice.
Mm.
Kaya sabi ko pass sa gano'n.
Tama. Oo nga 'no, parang habang tumatanda tayo nagiging conscious na tayo sa katawan natin 'no. Kasi sa 'pag sa lutong bahay hindi mo alam kung ano yung mga nilalagay nila. Minsan dadamihan nila nung betsin talaga para masarap na masarap, eh, 'di ba?
Mm, opo. Mm. Pero do'n sa mga napagtrabahuhan ko tulad ng yung mga hindi naman siya fast food, ano siya parang casual dining. Kilala din siya tindahan ng pizza. Ano, wala ng patis tapos wala din asin.
Mm. Mm, ah, oo. Oo. Mm. Ah, ayun, bakit ano ano pampalasa nun? Ano pampalasa nun?
Wala din wala din betsin.

Sa ano ho, dito ho sa bayan namin hindi ho ako nakakabili ng ano eh hindi na po ako nakakabili l ng ano ng ulam sa karinderya. Pero dun sa bayan ho ng jowa ko, nakakabili ho kami. Dun sa palengke inutusan niya ako nun bumili ako ng sinigang ano halagang 120.
Mm. Mm, mm. Oo. Ah, oo, oo. Hmm, hmm. 120? tapos dalawang hi hiwa lang ng oo tapos dalawang hiwa lang ng baboy yun. <laughs>
Opo, isang bowl lang. Parang ano parang isa nga lang po ata yun eh, tas wala pang kasamang gulay eh.
Oh, talaga ba? Grabe naman yun, 120. <laughs>
Kaya sabi ko ginto, aba.
Grabi, mm, hmm eh, sa mga niluluto naman ng jowa mo, ano yung mga pinaka paborito mo?
Mm. Ah, menudo po tsaka ano, ah, anong tawag dun? Embutido.
Ah, menudo. Ah, embo oo nga ano, ayan yung mga menudo, caldereta parang madali lang yan eh 'no? Minsan nga hindi ku oo minsan oo.
Opo sa caldereta, mm, sa caldereta gusto ko manok.
Oo. Ah, manok. Ah, minsan hindi ko alam kung anong pagkakaiba niyan eh, yung menudo, caldereta tsaka yung ano pa yung isa? <laughs> Oo, afritada, <laughs> 'Di ba? ang daming mga pagkakaiba niyan pero akala natin iisa lang. <laughs>
Mm. Afritada. <laughs> Opo. Opo, kayo po ba anong mas, an ano sa tingin nyo ang pinakamagandang parte ng pagkain sal sa bahay?
Mm.